Ja, viele Menschen haben natürlich immer, ähm, Angst, natürlich in, ja, anderen Gebieten, grad in der Natur, wo, sage ich mal, recht wenig Bevölkerung herrscht, äh, zu wandern aufgrund vielleicht von Tieren, aufgrund von Absturzgefahr oder gefährlichen, sage ich mal, auch Regionen. Ähm, hast du vielleicht Tipps, wie man sicher alleine wandern kann?
Ja, also, ich wandere ja sehr gerne. Ich wohne ja also, ich bin ja total verwöhnt hier. Ich habe den Odenwald, den Pfälzerwald und den Schwarzwald fast vor der Haustür, und ich gehe wahnsinnig gerne am Wochenende und mittlerweile auch zu j allen Jahreszeiten wandern und habe das früher mit Freunden gemeinsam gemacht. Die haben leider jetzt- was heißt leider, natürlich schön- Kinder bekommen und mit Kinderwagen war das dann alles, ja, in dem neuen Lebensabschnitt nicht mehr ihre Priorität. Und so ist es dann gekommen, dass wir zuerst zu zweit oder zu dritt wandern gegangen sind und ich dann später auch alleine. Und mir ist das aufgefallen oder bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich da auch abzusichern, wie ich mit einem Freund im Wald wandern war. Und wir haben ja, wir sind spontan losgelaufen am Vormittag und haben uns da gar nicht so groß Gedanken gemacht, und dann haben wir uns verlaufen. Und wir waren wirklich bis in die Nacht, bis es dunkel wurde, unterwegs, und wir haben den Weg nicht zurückgefunden. Und da ist mir bewusst geworden: „Oh, Wandern kann auch 'n Risiko sein.“ Und grade, wenn ich alleine bin dieses Verlaufen zum Beispiel darf man wirklich nicht unterschätzen. Und was du ja auch angesprochen hast, wilde Tiere. Also, das ist auch 'ne Gefahr, dass man 'nem Wildschwein begegnet oder vielleicht auch 'nem kranken Tier begegnet. Und daneben auch die Wetterverhältnisse. Also, dieses Verlaufen, Tiere und auch das Wetter richtig einzuschätzen in der Natur, das sind schon Herausforderungen und auch Sicherheitsfaktoren, die beim Wandern unbedingt beachtet werden müssen.
Total, ja, und das ist natürlich auch 'ne riesige Gefahr, das hast du schon richtig eingesch ordnet, denke ich, dass man da wirklich sehr aufpassen muss, wo man langgeht, auf wen man da trifft, weil wie gesagt, ähm oder vielleicht auch was man da trifft, weil, äh, ja, die Natur ist 'n bisschen unberechenbar. Die Natur ist natürlich auch irgendwo, ähm, sehr dynamisch, heißt, es ist schwierig, das Ganze einzuschätzen. Ähm, was waren so bisschen die Learnings, die du bezogen hast, also, was du g sage ich mal, gelernt hast aus der Zeit, wo du jetzt wandern warst und dich verlaufen hast, auch? Wie hast du vielleicht auch gelernt, dich vorzubereiten? Was waren so 'n bisschen einfach die Sachen, die du daraus gezogen hast, sage ich mal, als, äh, ja, Sachen, die du jetzt anders machst beim nächsten Mal?
Also, das ist 'ne ganze Menge. Ich würde jetzt einfach mal langsam anfangen. Ich denke, das 1. ist eben wirklich, dass man sich bewusst ist, wo man ist. Also dass man ein festes Ziel hat, dass man sich auch im Internet zuvor 'ne Karte anschaut, dass man die Karte dabei hat, um eben, äh, diese Gefahr des Verlaufens zu reduzieren. Also, wenn ich 'ne Karte dabei habe und die Karte auch ohne Internet abrufbar ist, also, zum Beispiel 'n Screenshot von dem Wandergebiet, dann kann ich, wenn ich mich verlaufe kann ich mich immer orientieren. Ich kann zum Beispiel auch in den nächsten Ort laufen und dort nach Hilfe fragen, mir 'n Taxi rufen. Ähm, ich suche mir immer 'nen ausgeschriebenen Parkplatz, dass ich den Startpunkt auch kenne. Und würde ich mich dann verlaufen, ich finde immer irgendwo in 'ne Ortschaft, kann mir 'n Taxi rufen und mich dann zu diesem Parkplatz bringen lassen. Also, dass man eine ohne Internet abrufbare Karte zur Hand hat, das wäre so das 1. Und dann die Kleidung, dass man das richtige Schuhwerk anhat, dass man, äh, auch wenn es regnet, Regenkleidung dabei hat. In der Natur ist eben das Wetter nicht immer berechenbar. Und man sollte dann schon 'n Rucksack dabei haben, wo für alle Fälle etwas zum Anziehen dabei ist und natürlich auch frische Socken. Wenn man mal irgendwo reintritt ins Wasser, ist es halt mega unangenehm, mit nassen Socken dann weiterzuwandern.
Ja, total. Also, finde ich irgendwo sehr, ähm, ja, nervig irgendwo, wenn man da das Ganze macht, äh, und da sehr schnell nasse Füße hat und dann die ganze Zeit läuft, ohne, sage ich mal, Wechselsachen bei zu haben, ist sehr gefährlich. Ähm, und auch einfach, ja, nervig, sage ich mal, ähm, weil man will natürlich auch Spaß haben und nicht die ganze Zeit, äh, erfrieren und nasse Füße haben, das ist total, äh, anstrengend, sage ich mal, für' n Kopf. Hm, hast du jetzt hast jetzt einiges genannt. Ähm, meinst du, es können trotzdem gibt Sachen, die vielleicht jetzt auch nicht genannt hast, die noch wirklich wichtig wären zu beachten, weil die vielleicht jetzt schon beachtet hast? Weil, ich bin auch einer, der eigentlich gerne wandert geht, eigentlich auch gerne in der Region ist, aber ich bin jetzt kein Experte. Ich mache es ja unregelmäßig. Vielleicht hast da so 'n paar An äh, sage ich mal, Anregungen noch, äh, was man da so noch beachten müsste, vielleicht von dem, was du jetzt auch schon vorher gemacht hast.
Ja, also, ich kann, äh, den Rucksack noch weiterpacken und, ähm Proviant. Also, was ich ganz toll finde, ist so 'ne Thermoskanne mit heißem Tee und irgendetwas zu essen. Ich nehme mir eigentlich immer so 'n Brot belegtes Brot und 'nen Apfel mit einfach auch als Vorsichtsmaßnahme, dass, wenn es mal länger dauert, wenn irgendwas passiert, dass ich mich irgendwie versorgen kann. Also, dass ich da nicht verhungere oder vertri äh, ert ja, vertrinke. Und, ähm, ja, das ist allerdings aber halt auch in der Natur wirklich 'ne schöne Sache. Der heiße Tee, der Apfel, das schmeckt ganz anders. Also, schon allein aus diesem Grund sollte Proviant dabei sein. Es sollte auch wirklich für den Notfall, ähm, 'n Verbandskasten 'n kleiner Verbandskasten dabei sein. Man kann sich immer mal schneiden, man kann mal stürzen, dass man zumindest 'nen Verband und Desinfektionsspray, 'n Pflaster und am besten auch so 'ne Zeckenzange dabei hat. Also, gegen Zecken sollte man sich zum Beispiel im Wald unbedingt schützen und es gibt ja so 'ne kleine Zeckenzange, dass wenn dann mal ein Tier zubeißt, man diese Zecke auch wirklich direkt entfernen und die Stelle desinfizieren kann.
Ja, auf jeden Fall, grade weil Zecken ja auch sehr, sage ich mal, krankheitsübertragend sind und das schnell sehr ungesund werden kann. Also, ähm, ja, hast du 'n Punkt, der auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich ist, ähm, beziehungsweise auch sehr wichtig ist zu beachten, würde ich sagen. Ähm, was würdest du vielleicht noch so 'n bisschen also, ähm, wann würde wäre es auch so 'n Punkt für dich, wo du sagen würdest: „Okay, ich muss jetzt hier vielleicht umdrehen, weil irgendwas ganz Schlimmes "also, was könnte da so passieren, auch trotz der Vorbereitung? Weil ich habe auch so 'n bisschen Angst, muss ich sagen, wenn man so wandern geht. Also, mit meinem Freund zum Beispiel war ich mal Winterwandern, da war es so sehr rutschig, äh, da sind wir auch umgedreht, weil wir einfach nicht mehr weiterlaufen konnten. Gibt's da so andere Punkte, wo du du sagen würdest jetzt mal: „Okay, äh, da hätte ich jetzt gar keine Lust mitzuwandern, das geht gar nicht mehr. Da müsste ich, ja, wahrsch am besten aber wahrscheinlich umdrehen.“
Wenn das Wetter zu extrem wird, also es gibt ja auch so Hochnebel, der in den Wald zieht, wo man die Hand vor den Augen nicht mehr sieht, da würde ich auch dringend empfehlen, den Heimweg anzutreten. Wenn das Sichtwel Feld komplett eingeschränkt ist oder wenn es extrem anfängt zu regnen und es wird rutschig, wenn man merkt, der Boden rutscht. Und dann hatten wir das Thema ja auch schon angesprochen mit den wilden Tieren. Also, auf das eigentliche Wetter haben wir ja keinen Einfluss. Ähm, da würde ich dann wirklich umdrehen und schauen, dass ich den Rückweg antrete und mich zu meinem Auto begebe. Bei Tieren habe ich noch 'nen kleinen Trick, ich habe einen Warnsensor, den nehme ich immer mit. Das ist ein extrem lautes Geräusch, das ist, ja, grade so 3 Zentimeter groß, einen Schlüsselanhänger, wo man einen Stift rausziehen kann. Und dann gibt das ein extrem lautes Warnsignal. Und würde jetzt ein Tier auf mich zukommen und ich habe Angst, dass das Tier mich angreift oder schlimmsten Falles verletzt im Wald, dann würde ich diesen Alarm betätigen, einfach damit das Tier erschrickt und wegläuft. Und das ist auch wirklich 'n spezielles Gerät, 'n spezieller Anhänger und 'n spezielles Alarmsystem zur Abschreckung von Wildtieren. Kostet grade mal 10 €, ist aber, wenn wirklich so 'ne Situation eintritt, super, super wichtig.
Habe ich noch nie so gehört, aber echt krass, dass wa das es sowas gibt. Also, wirklich, ähm, sehr, sehr, äh, spannend und ich glaube auch sehr sinnvoll vor allen Dingen, wenn du da, sage ich mal, was hast, was, sage ich mal, universell gegen Tiere einfach hilft. Natürlich, ähm, sa sage ich mal, darauf nicht verlassen und dann ü übermütig werden, aber ich glaube, dass es sehr sinnvoll sein kann, so 'n, äh, Teil zu haben. Ähm, wie würdest du vielleicht auch, äh wie würdest du 'n bisschen auch die Gestaltung machen? Würdest du vielleicht auch mal gerne über mehrere Tage reisen? Könntest du dir das vorstellen oder meinst du, so was ist eher, ja, ähm also, ich meine, so mit Zelten auch vielleicht in der Wildnis, oder meinst du es ist sogar zu gefährlich, zu energieraubend auch so bisschen, weil das natürlich schon zusätzlicher auf großer Aufwand über mehrere Tage zu laufen, dir immer 'n Schlafplatz auszusuchen in der Wildnis, ähm, wenn man's vielleicht darf oder zumindest 'n Weg findet, das legal zu machen. Ähm, meinst du da hättest du auch mal Lust drauf, oder meinst du vielleicht eher so, dass du 'n Tagestour Wander bist Wander Wanderer bist?
Also, ich muss sagen, ich selbst, und ich würde es auch empfehlen eine Tagestour. Bei mir ist der Faktor Zeit sehr, sehr wichtig, und es ist ja auch mit Kosten verbunden, wenn man irgendwo übernachtet. Dann, äh, ähm ja, also, wenn ich übernachten würde, würde ich mir 'n Hotel oder 'ne Pension nehmen, definitiv. In freier Wildbahn, das halte ich einfach für zu gefährlich, weil man muss immer seine Grenzen kennen. Und ich muss einfach sagen, ich traue mir das nicht zu, weil ich zu wenig Erfahrung habe. Und ich habe aber auch nicht die Zeit, um mich da jetzt so intensiv drauf vorzubereiten und mit zu beschäftigen, dass ich sagen könnte: „Ich traue mir zu, in einem Wald, in einem Zelt zu übernachten.“ Und das ist eben, äh, das, was man sich vor Augen führen muss. Man muss sich dann wirklich auskennen und sollte sich vielleicht auch von 'nem Experten, der solche Dinge tut, beraten lassen. Die Natur ist nicht zu unterschätzen, und einfach so naiv in den Wald zu gehen oder irgendwo auch in 'n fremdes Land zu gehen und dort im Zelt zu übernachten wer das möchte, ja, aber zuvor sollte man wirklich mit Experten gesprochen haben. Und zu deiner Frage, wie ich das persönlich nehme, ich mache Tagesausflüge. Das bringt mir einfach am meisten. Ich habe ja so viele Möglichkeiten direkt vor der Haustür. Ich gehe am Wochenende, wenn ich die Möglichkeit habe, früh morgens los, suche mir ein bestimmtes Ziel
Ja, ja.
und verbringe dort den ganzen Tag bis also, ich schaue immer, dass ich bevor die Sonne untergeht sicher an meinem Auto bin. Also, schon 'ne Stunde vorher, damit ich da noch 'n bisschen den Puffer habe, falls ich dann doch mal 'n bisschen langsamer unterwegs bin. Und dass ich bei Tageslicht dann den ganzen Tag unterwegs bin, das kostet mich am Ende des Tages Benzingeld. Also, ich habe meinen Proviant ja dabei und das ist finanziell 'ne ganz tolle Sache. Ich brauche keine Pension, kein Hotel und habe einen wahnsinnig tollen Tag, der dann aber auch mich für die restlichen 6 Tage der Woche voll motiviert. Das ist wie ein kleiner Urlaub bei mir.
Boah, das finde ich echt schön. Also, ja also, ich glaube, so was würde jeder gerne mal haben, so 'n einfach extrem entspannenden Urlaub so, der aber auf Tagesbasis natürlich läuft und, ähm, dir Energie gibt für die ganze Woche. Viele z jetzt können ja aus so einem Tag, sage ich mal, nicht Erholung für 'ne ganze Woche ziehen, ja, umso so beeindruckender und schöner ist auch, dass du das Ganze schaffst. Ähm, hast du vielleicht so Tipps, wie man beim Wandern auch entspannt, äh, ja, vielleicht sein kann? Oder wo man wie man vielleicht so 'n bisschen Ablenkung auch reduzieren kann, ausm Alltag so 'n bisschen vielleicht so entfliehen kann einfach so 'n bisschen, ja, beim Wandern abschalten kann. Wie machst du's Ganze, oder weil ich würde auch gerne so 'n bisschen einfach dieser Effekt spüren wie du. Aber wenn ich wandern gehe jetzt zum Beispiel, dann ist bei mir immer 'n bisschen: „Ha, geht so.“ Weißt du, ich bin da nicht ganz erholt und k klingt sehr, sehr gut, was du quasi machst und wie du dich auch danach fühlst. Ähm, vielleicht kannst du so 'n paar Tipps geben, wie man es schaffen kann, so maximal erholt da rauszugehen.
Also, ich, ähm, denke sehr viel darüber nach. Ich konzentriere mich darauf. Ich gehe dann wirklich gedanklich in Urlaub. Also, ich stelle mein Empfinden darauf ein, das ist jetzt ein Urlaub, das ist jetzt Erholung und ich lasse die Sorgen und Probleme zu Hause. Das ist schon mal ganz wichtig, und dann laufe ich einfach nur. Ich schaue wirklich, dass ich mal ohne Gedanken so das 1. Stück laufe. Ich mache Pausen, und ich versuche in den Pausen immer irgendwo Natur wahrzunehmen. Ich konzentriere mich auf einen Baum, oder wenn ich jetzt 'nen Ausblickspunkt habe auf die schöne Landschaft und lasse das auf mich wirken und nehme auch diese Eindrücke wahr, auf und dann auch mit nach Hause. Also, wenn ich nach Hause komme, habe ich ganz tolle Bilder von Bäumen, von Schluchten, von Felsen. Und ich konzentriere mich wirklich darauf, jetzt nicht im Wald über meinen Job oder vielleicht auch private Themen nachzudenken sondern das einfach, ja, wegzulaufen und für diesen einen Tag eben nicht mitzunehmen. Und dadurch entsteht dann diese Energie für die ganze Woche.
Ja, das klingt echt wirklich richtig entspannt und auch total super. Also, freut mich da wirklich, wenn du so 'n Hobby gefunden hast oder dieses Wandern für dich entdeckt hast, dass du dadurch einfach so abschalten kannst. Wie gesagt, vielen Menschen geht's so, dass die das Ganze nicht können oder zumindest nicht so sehr wie du. Deswegen, ähm, ja, umso bewundernswerter finde ich das Ganze, dass du da so 'ne schöne Routine gefunden hast. Natürlich, ähm, auch manchmal gefährlich, aber wie gesagt, solange man nicht stirbt, ähm, wie sagt man schön: „Alles, was einen nicht tötet, macht einen nur stärker.“ Also, du hast viel draus gelernt, deswegen erst mal sehr stark, und es freut mich wirklich, dass du da einfach für dich was gefunden hast, was dich einfach glücklich macht und wie an einem Tag 'ne Erholung für die ganze Woche ist. Also, vielen Dank für die Eindrücke, und ich habe wieder sehr viel gelernt.
Ja, dann probier es einfach mal aus. Ich wünsche dir wirklich viel Spaß beim Wandern.
Werde ich dir, danke.